Wow! Uhm, e que e d ve dai, hai portato comunque un cambiamento molto importante all'interno del
Sì, mi sono immolata a capro espiatorio <chuckles> della situa della situazione. <chuckles>
<laughs> Beh, dai, guarda il lato positivo, almeno non avevi messo 1 chiodo in 1 binario, che poi <laughs>
Però sì, ho No. Esattamente. Esattamente, esattamente. Diciamo che è stato altamente recuperabile il mio errore, con una perdita notevole di tempo, ma è stato altamente recuperabile.
<chuckles> Eh, però non ha influito comunque sulla circolazione dei treni.
Ehm, c'è stato un lieve ritardo, perché ovviamente il tempo ci voleva per stampare. È per quello che ti dicevo che la lavorazione veniva effettuata di notte. Quindi. c'è stato un lieve ritardo ma niente che non si sia recuperato abbastanza in fretta, ecco. <chuckles> È stato recuperato poi abbastanza abbastanza in fretta, ecco.
Mh-mh. <chuckles> In stazione centrale a Milano. <laughs> Il treno <chuckles> Dai, però
Però sì, la situazione è stata abbastanza surreale, ehm e tragicomica, ecco mettiamola così, perché io non capivo all'inizio io non capivo dov neanche dove avessi sbagliato. Mi dicevo: "Io ho mandato la mail." Non capi non capivo effettivamente l'errore, quale potesse essere. L'ho capito dopo.
Sì. <chuckles> <chuckles> Oh, no. Che poi alla fine questa mail a cosa serviva? Cioè avere una copia anche digita ah.
Serviva come controllo in più. No. Chi mi ha chiesto di inviare la mail, era un supervisore ed era semplicemente una cosa in più, che veniva che è stata richiesta per essere sicuri che il personale che magari poteva avere un ritardo, che il personale che magari poteva, ehm, non esserci quella mattina fisicamente a recuperare il cartaceo, potesse avere lo stesso la documentazione tramite mail.
Mh. Mh-mh.